ผมมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับ ก็คือตอนนี้เนี่ยผมติดความหวานมาก ๆ เลย ก็คือผมเนี่ยค่อนข้างที่จะกินน้ำตาลค่อนข้างเยอะนะครับ ก็คือเวลาผมจะปรุงผัดซีอิ๊ว ใช่ไหม ผมก็มีแบบเครื่องปรุงที่เป็นซองนะครับ ผมก็ใส่น้ำตาลค่อนข้างเยอะด้วยนะ แล้วก็ใส่พริกไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมเป็นคนที่ติดหวานด้วยนะครับ แล้วก็มีการดื่มน้ำอัดลมด้วย ก็อาจจะมี เออ 0 แบบว่า อาจเป็น 0% ก็ได้ น้ำตาล แล้วก็อาจจะมีเป็นเวอร์ชันน้ำตาลนะครับ ที่ โอ้โฮ ค่อนข้างที่จะไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะครับ ก็คือ 2 อย่างนี้ไม่ดีแหละ แต่ว่าผมก็ดื่มแหละนะครับ พอมาเป็นอย่างงี้แล้วเนี่ย ผมกลัวเรื่องโรคเบาหวานนะครับ ก็คือ โอ้โฮ เพราะว่า คือผมเนี่ยไม่อยากเป็นโรคอะไรเลยนะครับ แล้วก็ผมค่อนข้างที่จะยังหนุ่มอยู่เลยนะครับ ไม่อยากเป็นนะครับโรคที่ โอเค จะทำให้เราเนี่ยต้องไปตัดแขนตัดขา อะไรพวกเนี้ยนะครับ ซึ่งผมกลัวมากเลย แล้วก็เป็น เป็นคนที่นะครับอยากจะสุขภาพดี เพื่อที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็ถ้า เอ่อ ตอนไหนมีแฟนเนี่ยก็ดูแลแฟน ตอนไหนมีลูกก็ดูแลลูกนะครับไปแบบตลอดเลย อะไรพวกนี้นะครับ ก็เลยอยากจะปรึกษากับคุณว่า ผมควรที่จะทำยังไงดีอะครับ?
ค่ะ อือ ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะ ต้องขออนุญาตชื่นชมคุณก่อนเลยค่ะ เพราะว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนว่า เออ เป็นคนที่คิดถึงจิตใจคนอื่น หมายถึงว่า อะ อย่างตอนเนี้ยคุณบอกว่า คุณอยากจะมีสุขภาพที่ดี เพื่อที่จะมาดูแลครอบครัว ใช่ไหมคะ อยากจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ อยากจะดูแลแฟน อยากจะดูแล ในอนาคตเองก็อยากจะดูแลลูกด้วย อันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมาก ๆ เลยนะคะ แต่แล้วเนี่ยก็เข้าใจได้อีกเหมือนกันนะคะว่า ทำไมคุณถึงจะต้องมีความกังวล เพราะว่าคุณเองเนี่ยก็บอกเองเนาะว่า เป็นคนที่ติดน้ำตาลค่อนข้างมาก การที่เรากินน้ำตาลเยอะมากในปริมาณที่เยอะเกินไปเนี่ย มันก็ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างที่คุณว่าเลย คุณเองก็รู้ตัว ใช่ไหมคะ เพราะว่าเหมือนกับคุณเองก็บอกว่า คุณน่ะไม่อยากจะเป็นเบาหวาน จริง ๆ แล้วเนี่ยน้ำตาลน่ะมันทำร้ายเรามากกว่าเป็นเบาหวานอีกนะคะ มันจะทำให้สุขภาพเราแย่ แล้วก็ทำให้สมองเราเนี่ย เขาเรียกว่าไรอะคะ อาจจะทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่าย แล้วที่สำคัญเนี่ยมันก็จะทำให้ เราหน้าแก่ด้วยนะ อืม อันเนี้ย ดังนั้นน่ะ ต้องบอกเลยค่ะว่า เป็นเรื่องที่ดีมากที่คุณรู้ตัวตอนนี้แล้วก็อยากที่จะลดมันนะคะ ก่อนอื่น ก่อนที่จะแนะนำอะไรใด ๆ นะคะ ขออนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนค่ะ เพื่อที่จะได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องนะคะ เออ ทีนี้ค่ะอยากจะทราบว่าจริง ๆ แล้วอะ ที่คุณบอกว่า คุณติดน้ำอัดลมเนาะ อาจจะมีในเรื่องของที่เป็น 0% ก็ตาม หรือว่าไม่ 0% ก็ตาม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่า คุณดื่มเนี่ยบ่อยมากแค่ไหนอะคะ? ถ้าเกิดว่าเทียบในแต่ละวันเลย อย่างเงี้ยค่ะ
อืม ๆ เชิญครับ ใช่ครับ อ๋อ โอ้ ครับ อืม อืม ครับผม ได้ครับ ก็คือผมดื่มทุกวันเลยครับ แทนน้ำเปล่า แล้วก็ผมดื่มขวดที่เป็น เอ่อ 1.25 ลิตรนะครับ ก็คือเป็นขวดใหญ่เลยนะครับ 2 ขวดทุก ๆ วันเลยนะครับ ก็ ก็จะมีปนกับ เป็น อ่า 0% บ้าง แล้วก็เป็น ที่ อ่า ออริจินัลหรือดั้งเดิมบ้าง ที่มีน้ำตาลนะครับ ก็ ก็แบบว่ามันดื่มค่อนข้างจะเยอะ แล้วก็มันติดด้วย แล้วก็มันค่อนข้างที่จะเลิกยากมากเลยนะครับ เหมือน เหมือน เหมือนแบบ เหมือนนิยามว่า เหมือนแบบมันเลิกบุ บุหรี่ยากด้วยใช่ไหม อันนี้น้ำตาลก็เลิกยากมากกว่านะครับ อะไรพวกนี้
อืม อ่า โอเค แล้วอยากจะถามนิดหนึ่งอะค่ะว่า อะ อย่างพวกของเครื่องดื่ม น้ำอัดลมที่คุณเนี่ยมีดื่มอยู่ทุก ๆ วันเนี่ยค่ะ ใครเป็นคนซื้ออะค่ะ แล้วก็ หมายถึงว่า อะ โอเค ใน ในบ้านของเราเนี่ยมีตุนเอาไว้เยอะแค่ไหน? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าจริง ๆ แล้วไม่ได้มีการตุนอะไรเลย คุณใช้สั่งเอาหรือว่าเดินไปซื้อเองในทุก ๆ วันน่ะค่ะ
อืม ๆ ก็คือ มีทั้ง 2 แบบนะครับ ผมมีการตุนบ้าง แต่ถ้ามันหมด ผมมีการสั่งจากแอปของ 7-Eleven นะครับ ซึ่งตัว ตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับ ไม่ว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือว่าเรื่องเครื่องดื่มนะครับ ผมออกเองหมดเลย อะไรพวกนี้นะครับ ก็เป็นปัญหาเลย เพราะว่า โอ้โฮ พอ พอออกหมดเนี่ยผมก็สั่งอะไรก็ได้ไง ไม่มีใครห้าม แล้วแถมพอสั่งเป็นแอป 7-Eleven ผมเนี่ยจะชอบสั่งไอติมมากินด้วย ซึ่งก็มีนน้ำตาลอีก โอ้โฮ จนเหมือนกับว่า คอผมเนี่ยมันจะเป็น คอแบบเริ่มจะดำ ๆ แล้ว เหมือนกับว่า โอเค อิน อินซูลินเนี่ยมันเริ่มดื้อแล้ว อะไรพวกนี้ครับ ก็เป็นอะไรที่น่ากังวลมาก อืม
อืม อืม ค่ะ อืม จริง ๆ เนี่ยก็ต้องบอกว่า ก็น่ากังวลจริง ๆ นะคะ ถ้าเกิดว่า อาการหรือว่ามีการบ่งชี้ว่าแบบ เออ มันอาจจะเริ่มอันตรายแล้ว อะไรเงี้ยค่ะ เราอาจจะต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้น แล้วก็พยายามที่จะควบคุมให้มันมากขึ้นนะคะ ทีนี้อยากจะรู้เลยค่ะว่า มันมีช่วงเวลาไหนพิเศษไหมคะ ที่คุณรู้สึกว่า คุณจะอยากกินของหวานมากที่สุด? หมายถึงว่า อะ เป็นเวลาที่คุณรู้สึกว่า เครียด หรือว่าเป็นเวลาที่คุณรู้สึกว่า อา อันเนี้ยเราจะต้องมีการเติมของหวานเข้าสู่ร่างกายแล้ว หรือจริง ๆ แล้วเนี่ยคุณกินตลอดทั้งวันเลย? เงี้ยค่ะ
ก็คือผมเนี่ยจะมีการอยากกินช่วงดึกนะครับ เพราะเป็นช่วงที่ผมพักแล้วก็เป็นช่วงที่ผมเนี่ยนั่งดู Netflix นะครับทั้งคืนเลย แล้วก็ โอ้โฮ! มีความสุขมาก พอดู Netflix ปุ๊บแล้วเนี่ยผมก็หาขนม หาเครื่องดื่มต่าง ๆ เนี่ยมา มากินควบคู่กันด้วยนะครับ ก็ ก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่สุดนะครับ
อืม ค่ะ เข้าใจแล้วนะคะ เอ่อ แล้ว เอ่อ ขออีกคำถามหนึ่งนะคะคืออยากทราบเลยค่ะว่า อ่า นอกเหนือจากตัวคุณเองเนี่ยที่ติดหวานแล้วนะคะ คนอื่นในครอบครัวอย่างคุณพ่อคุณแม่ อย่างเงี้ยค่ะ เขาติดหวานด้วยเหมือนกันไหมคะ? หรือว่า อ่า ทั้ง 2 ท่านไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้คะ?
เออ ตอนนี้เนี่ย เอ่อ คุณแม่เนี่ยน่า น่าจะเป็นเบาหวานแล้วครับ แบบว่า เอ่อ ตัว ตัว ตัวท่านเนี่ยก็อาจจะติดเป็นชานะ ชาแบบว่า เป็นชาไข่มุกอะครับ แล้วก็ เอ่อ ส่วนคุณพ่อเนี่ยไม่ ไม่ค่อยชอบหวานเท่าไรนะครับ ท่านจะไปติดบุหรี่มากกว่านะครับ ไม่ ไม่ ไม่ค่อยติดน้ำตาลเท่าไร อา
อืม โอเค เข้าใจแล้วค่ะ ทีนี้ค่ะอยากจะแนะนำคุณอย่างงี้นะคะ อย่างในกรณีของคุณแม่นะคะอาจจะต้องรบกวนคุณน่ะช่วยท่านด้วยเหมือนกัน เพราะว่า อะ ของท่านเนี่ยอาจจะมีอาการแล้ว เป็นชี้บ่งโรคแล้วเนาะว่า เป็น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะต้องมีการควบคุมแบบจริงจังนะคะ อาจจะต้องให้ท่านอะลด ละ เลิก ในส่วนของเครื่องดื่มที่ท่านชอบ อย่างพวกชานมไข่มุก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่า เอ่อ การที่เรา ทานหวานเข้าไปเนี่ย คนที่เป็นเบาหวานน่ะความหวานมันขึ้นง่ายมากเลย อืม อันเนี้ยอาจจะต้องระวังมาก ๆ เลยอะค่ะ อะ อาจจะ คุณอาจจะต้องช่วยคุณแม่ดูรู่ ด้วยนะคะในเรื่องนี้ ก็ต้องแสดงความห่วงใยไปเนาะ อา แล้วก็อีกอันหนึ่งในส่วนของตัวคุณเองอะค่ะ ต้องระวังอีกมาก ๆ เช่นกันค่ะ ถึงแม้เบาหวานจะไม่ใช่โรคที่ส่งต่อกันทางพันธุกรรมเนาะ แต่คุณก็ชอบทานหวานมาก ๆ เหมือนกัน แล้วเนี่ยอาจจะทำให้เลิกยากด้วย เพราะว่าเหมือนกับว่า คุณเองติดค่อนข้างมาก ทีนี้นะคะในส่วนของการแนะนำอะค่ะ อยากจะแนะนำอย่างนี้ก่อน ถ้าเกิดว่า คุณลดทันทีอะค่ะคุณอาจจะมีความอยาก
อือ ๆ ๆ ครับผม ได้ ได้เลยครับ อืม ๆ อืม ๆ
เพราะว่า อะ อะ น้ำตาลน่ะมันเป็นอะไรที่ทำให้เราติดน่ะค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดเราลดทันทีมันอาจจะทำให้เราเกิดอาการอะไรบางอย่าง เช่น ปวดหัว ไมเกรนขึ้น หรือว่าแบบว่าเป็นอาการอยาก อย่างเงี้ยค่ะ ที่แบบว่า เออ น้ำลายแห้ง หรืออะไรอย่างงี้เนาะ ดังนั้นเนี่ย แนะนำนะคะเราต้อง ค่อย ๆ ลดค่ะ ค่อย ๆ ลดปริมาณลง อย่างน้ำอัดลมอะ ถ้าเป็นไปได้นะคะคุณเริ่มลดก่อนเลยจาก 2 ขวด ลดให้ได้เหลือขวดเดียวก่อน แล้วก็เติมเป็นน้ำเปล่าแทน จากที่ปกติคุณกินน้ำ คุณบอกว่า คุณดื่มน้ำอัดลมแทนน้ำเปล่าใช่มไหมคะ 2 ลิตรครึ่ง
ครับผม อืม ๆ ครับผม
คุณอาจจะลดก่อนเลยว่า "โอเค ฉันจะ น้ำอัดลมตอนเนี้ยจะเหลือแค่ลิตร 25 อีกลิตร 25 คือเป็นน้ำเปล่า อันเนี้ยต้องควบคุมตัวเองให้ได้นะคะ แต่ว่า เพราะว่าอย่างที่บอกว่า อันเนี้ยเราทำค่อย ๆ ค่อย ๆ ลดปริมาณ เราไม่ได้แบบหักดิบว่า หยุดทานเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าเข้าใจเลยว่า คนที่ติดหวานน่ะ แล้วถ้าเราแบบลดเลยทีเดียวอะค่ะมันอาจจะทำให้เราอะเหมือนคล้าย ๆ อาการลงแดง เหมือนที่คุณบอกเลยว่า เหมือนคนสูบบุหรี่ อย่างเงี้ย แบบมาห้ามเรา มันก็จะเกิดอาการอย่างงั้น ดังนั้น เราต้องค่อย ๆ ลดปริมาณลงนะคะ ส่วนน้ำตาลในอาหารน่ะค่ะ ถ้าคุณเตรียมอาหารเอง ทำอาหารเองนะคะ อาจจะลดการใส่น้ำตาลในตอนที่ปรุงอาหารเลยก็ได้ค่ะ เพราะว่าเชื่อว่า ตอนที่คุณปรุงเสร็จแล้วอะคุณก็จะเติมอีกก่อนทาน เหมือนที่คุณ บอกว่า อะ ผัดซีอิ๊ว คุณก็จะเติมเพิ่มเข้าไปใช่ไหมคะ ดังนั้น คุณอาจจะทำก่อนเลยตั้งแต่ตอนทำ ตอนที่ปรุงอาหาร ไม่ใส่ เพราะสุดท้ายแล้วคุณจะมาเพิ่มตอนสุดท้ายอีก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา เราอาจจะต้องค่อย ๆ ลดปริมาณลงนะคะ แล้วพอเราพอที่จะควบคุมได้เราต้องมีการตั้งเป้าหมายค่ะ อย่างตอนเนี้ยเราตั้งเป้าหมาย เป็นระยะสั้น ๆ เป็นเล็ก ๆ แล้วก็ระยะสั้น ๆ ก่อน แต่ต้องคอยตรวจสอบนะคะว่า เราทำได้จริงหรือเปล่า? แล้วถ้าเราทำได้ถึงเป้าหมายเล็กที่เราตั้งไว้แล้ว อย่าง อะ อย่างเงี้ยที่เราบอกว่า ลดจาก 1 ขวด อ่า จาก 2 ขวดเหลือ 1 ขวด ไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ต้องลดไปอีกจาก 1.25 ลิตร เหลือแค่ 0.5 ลิตรได้ไหม? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือค่อย ๆ ปรับการทาน ค่อย ๆ ปรับลดปริมาณลงเรื่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วต้องอย่าลืมวัดผลนะคะ การวัดผลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะ เพราะว่าอันเนี้ยก็จะต้องดูว่า เรามีพัฒนาการหรือเปล่า? เพราะถ้าเกิดเราไม่มีพัฒนาการน่ะมันก็ไม่ช่วยเหมือนกันนะคะ อือ
อือ ๆ ครับผม โอเคเลยครับ อืม ๆ ใช่ ๆ ครับ อืม ๆ ๆ โอเคครับผม ใช่ ใช่ครับ อืม ๆ ครับผม โอเคเลยครับ ได้ ได้เลยครับ เดี๋ยวผมจะลอง ลองดูนะครับ <smacks lips> สิ่งที่คุณแนะนำมาไม่ว่าจะเป็นการ โอเค ลดปริมาณนะครับของตัวน้ำอัดลมนะครับ หรือว่าการที่ไม่ ไม่ใส่นะครับน้ำตาลในผัดซีอิ๊วของผมนะ หรือว่าการ การที่ โอเค เราอาจจะมีการ โอเค ดูผลเลือดหรือว่าชั่งน้ำหนัก พวกนี้นะครับก็เป็นปัจจัยหลักเลยที่นะครับจะทำให้ผมเนี่ย เอ่อ ไม่ ไม่เกิดโรคเบาหวานหรือว่าโรคที่ทับซ้อนขึ้นมาได้ อะไรพวกนี้นะครับ ก็แบบขอบคุณคุณมากเลยที่ให้คำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยนะครับ เพราะว่าตัวผมเนี่ย โอ้โฮ ไม่เคยปรึกษาใครเลย แล้วก็พอ พอมาแบบว่า โอ้โฮ กินจนมันจะเกือบกลายเป็นเบาหวานแล้วเนี่ย มันก็ทำ ทำให้ผมนึก นึกถึงแบบว่า นึกถึงแบบว่าตอนที่คุณพ่อคุณแม่เตือนผมนะครับที่ อ่า อย่ากินน้ำตาลเยอะ หรือว่า อ่า อย่าเป็นโรคอ้วน อะไรพวกนี้ ซึ่ง โอเค ตอนนั้นผมก็ไม่ฟังนะครับ ก็กินมาเรื่อย ๆ จนตัวเองเนี่ย โอ้โฮ ประสบปัญหา พบเจอเลยครับ ทำให้ตาสว่างเลยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณด้วยนะครับ แล้วก็ตอนนี้ผมก็ขอตัวก่อนนะครับ สวัสดีครับผม
ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ เป็น กำลังใจให้นะคะ ให้ทำได้สำเร็จนะ แล้วอย่าลืมทานน้ำเปล่าเยอะ ๆ ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ